Ja. Na ja, sicher.
Aber das stört mich, dass der so dämlich ist. <laughs> Ehrlich.
Mhm. <laughs> Ja. Jetzt musst du dich wundern, w mit w wen habe ich mir hier angelacht, ne? Ja, ne, das das das w wie du sprichst, ve verstehe ich das. Aber das ist ja das Problem. Jeder Idiot kann ed i kann irgendwas auf YouTube machen und, äh, seine Meinung geigen. Ja, ja, und nur weil sie Bilder zeigen und je na jemand spricht zur gleichen Zeit, da da kann man doch jede jede Geschichte also, so was von dumm.
Mhm. Ah ja, dann warst du ja überzeugend. Mhm. Ja, ja. Du kannst das sage ich meinem Mann immer, der der sagt immer: „Äh, du liest die New York Times, das das das linke W Waschtuch.“ Sage: „Okay, ja, aber du du du liest überhaupt gar keine Nachrichtenagentur. Du Du liest irgendwelche Privatpersonen, die da vor irgend 'nem Mikrofon sitzt und Scheiße daher labert.“ <laughs>
Mhm. Ja. Mhm. Aha. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja, genau. Ich meine, äh, manche Leute manche sch Leute wissen schon, wovon sie reden und viele aber nicht, ne? Das ist ja nur mit Aufmerksamkeit und Klicks und alles.
Ja, und vor allen Dingen, es geht es geht ja diesen Leuten nur um das, ähm, Engagement und je mehr die dich wütend machen, desto besser, ne? Weil du das dann jemandem weiterschickst und der regt sich dann auch auf. Ja. Also, mir geht's im Allgemeinen sowieso besser, wenn ich mich aus der ganzen Sache raushalte und 'n Buch lese. <chuckles>
Ja. Ja. Aha. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, sicher. Mhm. Ja. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Auf der anderen Seite muss ich mich wundern, ist das mehr wie den Kopf in den Sand stecken, wenn irgendjemand muss doch mal sagen: „Hier hör mal zu, das kann ja nicht legal sein, so was.“
Ja, ja.
Hä? So Disclaimer. Ja. Die wissen das doch selbst schon.
Ja, ich du, ich habe mich auf Reddit manchmal eingemischt in so Sachen, wo wo da irgend so 'n hirnloser, hm, Teenie da irgendwie was gepostet hat. Ach, w worum ging's denn da noch? Ach so, d d d da hat <sighs> irgendeine Tante gepostet: „Ja, die haben a wollen ein neues Gesetz machen, dass Frauen nicht mehr wählen dürfen.“ Sagte: „Hä? Okay.“ Ja aber da ging's darum, dass es das war erst einmal war's noch kein Gesetz, es war 'n Gesetzvorschlag und 2. ging's ging's nur darum, dass du dich gefälligst ausweisen sollst, ehe du wählen darfst und wenn dein verheirateter Name anders war als dein Mädchennamen, sollst du 'n Dokument mitbringen.
Ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Was? Wo denn? Hier? Das wäre wohl witzig. Aha. Aha. Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Ja. Mitbringen. Ja, ja.
Ist ja nicht so schwer, ne? Na ja.
Ja. Also <chuckles> ja du, wir sprechen uns noch, ja? Bis dann.
Ja, ja. <chuckles> Ja, okay.